बढ़िया है, अ, देखिए ऐसे में टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना पड़ता है उलझन को सुलझाने के लिए, अब तो देखिए बढ़िया एक अ, आ गया है टेक्नोलॉजी की वजह से हम बातों को रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत आती है तो रिकॉर्डिंग से ना, पता भी चल जाता है, तो आपने कभी किया है किसी का ऐसे कुछ रिकॉर्ड विकॉर्ड ताकि आप कभी बच सकें आपके साथ कभी कोई ऐसी समस्या आई हो तो उसके बारे में बताएँ?
हाँ, बिल्कुल, एक बार का अगर मैं बताऊँ आपको तो हाँ, ज़रूर, अरे एक शायद एक मित्र था हमारा तो क्या हुआ कि जिस फ्लैट में हम रहते थे वहाँ पर काफ़ी कनेक्शंस थे हमारे कि हम आपस में ही जुड़े रहते थे और काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते थे। तो उसने अचानक से न क्या हुआ कि हमारा रेंट बढ़ा दिया और फिर हमें धमकी देने लग गया तो, ऐसे में जो है मैंने रिकॉर्डिंग ही कर ली देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और जो-जो उसने कहा तो फिर हमने मालिक को देखिए सुना दिया फिर उस मालिक ने उसको देखिए वहाँ से निकाल दिया। तो ऐसे में देखिए जो है कनेक्शंस तो एक अगर आप मेंटेन करना है तो देखिए अब क्या होता है कि कनेक्शन ज़्यादा भी बनाने से देखिए नुकसान आपको हो सकता है ऐसा नहीं है कि हमेशा फायदा ही होगा, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है जैसे मुझे ही हो गया देखिए ना।
हाँ, हाँ। अच्छा। वाह। हाँ जी। हुँ। ये बात तो सही कही, हुँ। अच्छा, क्या हो गया था ऐसा?
कि अब मैं दोनों तरफ को जानता था, देखिए मैं दोनों पार्टी को जानता था अब दोनों पार्टी मेरे भरोसे जी रही है। एक कह रहा है कि तुम इसे समझाओ दूसरा कहता है तुम इसे समझाओ। अब एक कहता है कि मैं इसे पैसा नहीं दूँगा दूसरा कहता है पैसा निकालो इससे मेरा तो मैं तुम्हारे कहीं और से मार लूँगा पैसे। मैंने कहा अरे! मुझे क्यों बीच में हाँ, वही। मुझे कह रहा है कि वहाँ से मैं तुम्हारे किसी मित्र को जानता हूँ तो मैं उनसे पैसे नहीं आने दूँगा तुम्हारे मैं वैसे ही उसके घर से लेकर आ जाऊँगा तुम कर लो जो करना है तुम्हें। मैंने कहा अरे! <chuckles> मुझे क्यों? तो मैंने कहा कि चलो कोई ना, पर वही है कि अ, अब उससे देखिए मैं कम ही थोड़ा वैसे रखूँगा जान-पहचान पर कनेक्शन में, मुझे लगता है ना कि जब कनेक्शन आपको रखना है किसी से तो ढंग से रहना चलिए। मतलब एक बात-चीत आपको ढंग से करनी आनी चाहिए, तो देखिए अक्सर जो लड़ाइयाँ वगैरह होती है इसी से होती है। शायद मुझे लगता है उस कनेक्शन को जाहिर है बात-चीत नहीं आती करनी ढंग से। हुँ।
हाँ। अरे। <chuckles> हाँ जी। कहीं और से और, वही तो। अ, ये अरे! हाँ, ये बात तो है। <chuckles> हाँ, कुछ लोग होते हैं अभी देखिए 10वीं-12वीं पास भी नहीं करते हैं और हो जाता है कभी-कभी ऐसा कि, फिर वो उन्हें लगने लगता है कि वो बड़े समझदार हैं। उ उन्होंने बड़ी दुनिया देखी है, जैसे देखिए आपने देखी थी दुनिया लेकिन मैंने आपको समझा कि अभी आप एक नए खिलाड़ी हो, खैर जाने दीजिए लोग तो ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जब रिश्तों में नाराज़गी आ जाती है, तब आप क्या करते हैं? फिर, किस तरह से किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपका बहुत करीबी आपसे नाराज़ हो गया हो और आपको फिर ज़रूरत लगी हो कि नहीं-नहीं बात तो करनी है कनेक्शन तो ज़रूरी है मेंटेन करना, तो क्या किया था आपने उस समय?
हुँ। हुँ, बिल्कुल।